Olha, <chuckles> parece que comigo sempre acontece. Inclusive, hoje me aconteceu uma uma questão. Eh, por exemplo, eu estava em um lugar e eu precisei sair de lá e pegar um Airbnb. E aí, nisso, eh, estava eu estava saindo literalmente da onde eu estava pra ir pra esse Airbnb. A proprietária me ligou e falou: "Olha, deu problema aqui no encanamento, hã, a descarga não tá funcionando. E aí eu não vou ter, tipo, como te receber aqui hoje.” Eu fiquei desesperada, porque eu não tinha pra onde ir. E aí ela falou É, aí eu ela falou assim pra mim: “Mas eu tenho outros apartamentos e você pode ficar lá provisoriamente.” Porque é o trabalho dela alugar Airbnb, então ela tem outros apartamentos ali. E aí ela me colocou num outro lugar, né, não é nem no mesmo prédio. Mas não tem problema, assim. Ela conseguiu resolver ali a situação. Mas foi um momento em que eu fiquei tensa. Mas eu falei: “Cara, eu vou ter que dar um jeito de acontecer.” Eu conversei com a mulher e tal. É lógico, ela me fez essa questão comigo. Mas aí eu acabei atrasando pra pegar o ônibus que eu ia pegar, porque eu estava resolvendo isso. Isso tudo hoje. Aí <chuckles> eu fui agora eu estava com Não, na mesma cidade. Eu só ia mudar de um lugar pro outro, assim. Só que eu tô com uma mala enorme de 40kg, uma mochila pesada e uma bolsa grandona, assim. E aí eu peguei, eh eu fui até o ponto de ônibus. Peguei o ônibus erra eh, peguei o mesmo ônibus, só que sentido o contrário. Eu fui ver, eu já já tinha andado um tempo. Aí eu com uma mala enorme, sozinha.
Hã? Uhum. Hum. Ah, entendi. Nossa. É, verdade. Aham. Ó, que legal. Aham. Aham. Sim. Você ia mudar para outra cidade? Ah, tá. Tá. Aham. Nossa. <gasps> <gasps> <gasps> Uma mala enorme. Quem te ajudou a carregar essa mala? <laughs> quarenta quilos.
Nossa, juro, eu tô com muita dor no braço, assim. Juro juro por Deus. Para não falar que tá com 40, tá com exatamente 37, tá? <chuckles>
E o motorista do ônibus, gente, quando vê você com aquela malona? Ai, meu Deus. <chuckles>
Eh, eu nem sei o que eles pensam. Mas eu, graças a Deus, eu consegui fazer tudo certo, assim. Mas é isso. Aí, peguei um ônibus errado. Sabe quando você tá já com um turbilhão de emoções? Aí eu: “Não. Calma aí. Deixa eu respirar.” Então é isso que eu faço hoje em dia, assim. Eu espero. Eu pego, respiro um pouco. Respirei na rua. Falei: “Beleza.” Aí fui encontrar um outro ponto de ônibus. Cheguei no ponto de ônibus. Ele estava tinha acabado de passar. Eu vi ele passando, assim, ó. E eu atravessando a rua.
Aham. Nossa!
Aí, tive que esperar o próximo. Então, assim, foi uma coisa que me esgotou um pouco mentalmente. Mas, eh, se fosse eu de 2 anos atrás, eu estaria chorando na rua. E eu falei: “Não. Calma aí. Daqui meia hora vai passar o próximo ônibus. Uma hora eu vou chegar lá onde eu tenho que chegar”, sabe?